Allora, uhm, una volta stavo un po' più da solo, magari perché non giocavo a cose che richiedessero altre persone. Quindi una volta, ehm, mi chiudevo in opere abbastanza, comunque, complesse, con tanti dialoghi, tanta immersione, in modo che, comunque, sentire qualcuno parlare, mi aiutava a non pensare.
Mh.
Adesso mi risulta molto facile, specialmente la sera, quando ho i miei amici, ehm, unirmi a loro e allora i in quella leggerezza riesco, comunque, a distogliere bene o male, quasi tutti i pensieri che, comunque, ovviamente ritornano, nel momento in cui spengo tutto e, ritornano a g a galla più forti che mai, purtroppo. Quel è inevitabile, no?
Capito. Certo. Sì, diciamo che non sono una cura queste ehm, questi sotterfugi, ma sono dei appunto dei degli escamotage, delle tecniche che hai, ecco, palliative per un po', ehm, essere più un po' più lontano in quel momento, dal dal pensiero che ti martella, eh
No. Quelli mhmm, palliativi, mh. Eh sì. Nascondi la polvere sotto il tappeto, fine, <chuckles> poi il tappeto continui continui a spostarlo ogni giorno, ogni momento. Quindi sì, insomma ovviamente non è una cura come dici tu.
<chuckles> Capisco. Certo, certo. Mh, e ci sono altri tipi di media che ti hanno aiutato a a distogliere un po' l'attenzione, a distaccarti in alcuni momenti della tua vita?
Allora anche i film riescono molto bene in questo in questo intento devo dire. Comunque sia, mhmm, sono uno che guarda, sì, abbastanza serie TV e abbastanza film, mai tantissime, ma nemmeno poche.
Okay. Mh-mh.
Ehm, quindi sì, è capitato, tranquillamente che, mhmm, ehm, m spesso magari mi tengo qualche film che mi piace particolarmente come può essere Il Signore degli Anelli ad esempio
Mh, okay, mh.
me lo tengo lì e nei momenti in cui proprio ho biso di sentimenti positivi, uhm, che so che un determinato film o serie TV mi dà, allora, nel momento in cui mi serve lo prendo e lo guardo. Ehm, lo rispolvero, per forza.
Lo rispolveri. E quanto invece sei capace di guardarlo Il Signore degli Anelli, quindi, tante volte? Anche una decina? Mh.
Eh anche, uhm, 'na cinquantina forse. <chuckles>
Anche una cinquantina, addirittura? <chuckles>
Eh un po'. Quando ero piccolo lo guardavo un po' di volte. <chuckles> Quindi diciamo che
Wow. E questo meccanismo anche di farti un po' consolare, coccolare anche dai ehm, dai film o dai cartoni è appunto qualcosa che sentivi anche da piccolo, o si è creato un po' più nell'età adulta?